Evde odaklanmak için ortamını nasıl hazırlıyorsun?
Eee, öncelikle ortamın temiz olması benim için önemli. Eee, en ince detaylara kadar dikkat ederim. Kalem bile böyle çapraz durmaz. Eee, onun dışında, eee, odanın havalandırılmış olması çok önemli. Çünkü oksijen gerçekten çalışırken, eee, senin, eee, performansını etkileyen bir şey ve tabii ki, eee, ses olmamalı.
Hı hı. <chuckles> A, evet. Kesinlikle. Anladım. Peki, yani, özellikle, emm, evde çalışmayı tercih ediyor musun normalde, yoksa, hani, aslında dışarıda daha mı iyiye odaklanan birisin?
Genelde kütüphanede, dışarıda başka ortamlarda çalışmaktan pek hoşlanmıyorum çünkü bence öğrenme, eee, senin konfor alanında gerçekleşen bir şey. Eee, dışarıda çalıştığımda biraz yalandan çalışıyorum aslında, kendimi biraz kandırdığımı hissediyorum. Ama evdeyken daha kısa sürede daha çok şeyler öğrendiğimi fark ettim.
Hıı, tamam. Hı hı. Hımm, anladım. Gayet mantıklı yani, sana bu şekilde uyuyorsa. Peki, yine de evde çalışırken mesela dikkatini dağıtan şeyler oluyor mu? Yani, bu anlamda nelere dikkat ediyorsun dikkatinin dağılmaması için?
Emm, tabii bazen, emm, kapı çalıyor işte <chuckles> annem geliyor, kardeşim geliyor. Bu tarz ufak tefek şeyler olabiliyor. Eee, onun dışında pek bir şey olmuyor ve bunlar k için de bir tedbir almıyorum. Eee, böyle aşırı önemli bir işim yok. Çalışırken aşırı böyle, inanılmaz rahatsız edilmeyeyim diye bir şeyim yok. O yüzden
Ha ha. Hıı. Yani, atıyorum, telefonunu kapattığın oluyor mu mesela ya da işte bildirimleri kapattığın vs. ya da bildirim gelse de, eee, şey yapmıyor musun? O senin dikkatini dağıtan bir durum değil mi?
A. Eee, şöyle, telefonum konusunda inanılmaz, eee, dikkatliyim. Telefonumu kendi odamda tutmuyorum. Eee, internetini kapatıyorum. İşte zaten sessize alıyorum. Rahatsız etme moduna alıyorum. Telefonumun odamda olmasını istemiyorum çalışırken çünkü varlığı bile dikkat dağıtıcı olabiliyor.
A, tamam. Ha ha. Tamam. Heh, tamam. Yani o zaman en büyük dikkat dağıtan şey telefon aslında senin için. Anladım, telefon odada olmayacak tamam. Oda havalandırılacak dedik, temiz olacak dedik. Emm, özellikle peki tercih ettiğin bir zaman dilimi var mı? Hani sabah olabilir ya da akşamları hani hangisinde daha iyi, eee, verimli çalıştığını düşünüyorsun?
Evet, evet. Hı hı. Eee, sabah ilk kalktığımda, eee, kafam gerçekten berrak oluyor ve en odaklanabildiğim zaman o. Hatta ben uyandığımda ilk çalışırım, çalışmam bittikten sonra kahvaltımı yaparım. Çünkü kahvaltı yaptığımda, eee, kan şekerimin, eee, çıkıp inmesi bile benim odağımı bozan bir şey. Eee, ondan sonra, 2'nci en odaklanabildiğim zaman ben bir ikindi uykusu yapıyorum. Bu uykudan uyandığımda da kafam berrak oluyor ve gene tekrar bi 1 posta daha çalışıp, ondan sonra bitiriyorum.
Hı hı. A. Anladım. Hıı. Anladım. Yani, senin için aslında yemekten hemen sonra olmayacak. Eee, özellikle uykunu aldıktan sonra ilk, hani, uyandığında en etkili olan zamanlar. Anladım, gayet mantıklı aslında. Peki, emm, hani, genelde kaç saat aralığında çalışıyorsun? Yani, var mı özellikle bir rutinin, yani, işte, belki farklı bir teknik uyguluyor olabilirsin, hani, o verimi de koruyabilmek adına. Yoksa başlayıp gittiği yere kadar çalışan biri misin? Nasıl ayarlıyorsun?
Evet. Evet. Eee, şöyle, çalışmadan önce, eee, nereye kadar bitireceğimi, işin hangi kısmını bitireceğimi planlıyorum. Şöyle zaman sınırım yok. Eee, z eee, benim sınırım tamamen işin ne kadar kısmını halledeceğimi, işin ne kadarını bitireceğim.
Tamam. Süper. Hı hı.
Bundan başka bir şey yok.
Anladım. Peki, molalar veriyor musun? Yani, çünkü bazen mola verince de bile dikkat dağılabiliyor. Yani, eee, genelde bir şey var mı? İşte, hani, eğer verimli hissetmiyorsam dururum, şunu yaparım gibisinden, hani, yaptığın bir şey var mı?
Anladım. Şu şekilde eee, ben uzun molalar vermem. iki üç dakika, böyle, ayağa kalkarım, kendimi esnetirim. Sonra işime devam ederim çünkü o o noktaya kadar odağını toplamış olmak, eee, kolay değil ve o kadar odağını topladıktan sonra bir mola uğruna onu dağıtmak da bence uygun değil. Ve molaya da ihtiyaç duymuyorum aslında. İşimi bitirdikten sonra kendi hobilerime odaklanmak benim için daha iyi.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. A. Ne güzel. Anladım. Yani, uzun süre aslında odaklanabilen birisin o zaman.
Evet, evet.
Hı hı, yani, bu çoğu kişi için çünkü genelde zor oluyor. Hani, ya başlamakta zorlanıyorlar ya da uzun süre devam etmekte zorlanıyorlar. Yani, o anlamda gerçekten, eee, etkileyici bir şey bu. Peki, emm, hani, evde mesela bazen ses vs. oluyor dedin. Eee, bu hani, aileni uyarıyor musun öncesinde, yani, ben ders çalışacağım ona göre, işte, hani, biraz sessiz olun, susun gibisinden ya da odaya dalmayın falan. Hani, böyle uyardığın oluyor mu?
Hıı. Evet. Hı hı. <chuckles> Tabii ki. Eee, evet, kesinlikle uyarıyorum. Zaten <chuckles> benim biraz titiz insan olduğumu da biliyorlar. Özellikle kardeşlerimi daha çok uyarıyorum. Onlar telefonla konuşuyorlar. Eee, diyorum ki, işte, çalışma saatlerinde biraz daha dikkatli olun. İşte, daha balkonda görüşün, telefon görüşmenizi falan gibi. Onları uyarıyorum.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, ön öncesinden tedbirini alıyorsun o zaman gayet iyi. Peki, eee, yani, aslında uyanır uyanmaz genelde çalışmayı tercih ediyorum dedin ama, yani kafein vs. şey, hani, bunlardan destek aldığın oluyor mu çalışırken, yoksa, hani, hiçbir yeme içme durumu yok mu genel anlamda çalışırken?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hiçbir yeme içme durumu yok ve kafeinden ben, ııı, uzak duran birisiyim. Eee, herhangı bir uyarıcıdan işte kafein olsun kahve, sigara, çay. Bunlardan, eee, hiç hazetmiyorum. <tsk> Neden bilmiyorum ama, eee, herhangi bir böyle
Ha ha. A! Ha ha. Yani, bir olumsuz etkisi oluyor mu içtiğin zaman yoksa alışkın mı değilsin?
Alışkın değilim bence, eee, sağlıklı da değil pek bunları tüketmek, eee, o yüzden tercih etmiyorum.
Hıı. Hı hı. Anladım. Yani, gerek duymuyorsan zaten dediğin gibi aslında, hani, kahvenin gerçi bazı faydaları olabiliyor özellikle ama, hani, onlar daha çok farklı şekilde sağlık faydaları diyebiliriz. Eee, peki hiç böyle, emm, özellikle motivasyonun düştüğü zamanlar oldu mu? Yani toparlamak için farklı yöntemler uyguladığın oldu mu? Yani, ne bileyim, Pomodoro var mesela ya da farklı planlama teknikleri var, işte internette Notion vs. gibi uygulamalar var. Hiç böyle farklı farklı şeyler deneme ihtiyacı duydun mu?
Hı hı. Doğru, evet. Hı hı. Aaa. Evet. Hı hı. Eee, Pomodoro tekniğini denediğim olmuştu, ancak, eee, bana çok yapay ve, ımm, benim için uygun olmayan bir metot olduğunu gördüm. Eee, motivasyonum düştüğü zamanlar tabii ki oldu. Bazen çok üzüldüğüm olaylar oldu, bazen çok yorgun olduğum zamanlar oldu. Bu zamanlarda, eee, hiç zaten çalışmaya başlamıyorum. Ya tam odaklanarak çalışırım ya da hiç çalışmam tamamen kendime odaklanırım, dinlenirim. Çalışmaya hazır hâle gelirim.
Tamam. <chuckles> Hı hı. Hıı. Hıı. Ha ha. Anladım. Yani, zorlamıyorsun öyle durumlarda kendini o zaman.
Hayır. Kesinlikle hayır.
Anladım. Peki hiç, böyle, eee, yani, ne bileyim aslında çok gayet düzenli çalışan birisin anladığım kadarıyla ama, emm, hiç, böyle, sabahladığın, yetiştiremediğin durumlar oldu mu? Hani, bir sınav için vs.
Evet. <chuckles> Tabii ki. Eee, üniversite okurken <giggles> bence bunu bütün öğrenciler yaşamıştır. Eee, çok zor derslerim oldu, bazı derslerim çok ezber üzerineydi. Onları ezberlemek için tabii, sabahlara kadar tekrar tekrar tekrar okuduğum oldu. Eee, ama ben bunu çalışmak değil de, hani, sınava hazırlanmak gibi algılıyorum. Bence çalışmak böyle bir şey değil.
<chuckles> Hı hı. Hımm. He he. A, anladım. Peki, yani, o, hani, normalde çalışırken mesela dedin ya, "Kafein zaten kullanmıyorum, ihtiyaç duymuyorum." diye. Hani, sabaha kadar mesela uyanık kalman gerektiği zaman nasıl uyanık kalıyorsun kafeinsiz?
Hı hı. <chuckles> Eee, şu şekilde Eee, sabaha kadar çalıştığım durumlarda bir ara uykum çok bastırıyor. Eğer o o dönemi atlatabilirsem bir şekilde kendime direnebilirsem ondan sonra uykum kaçıyor ve devam ediyorum. Benim için, eee, işte, o o dönemi geçirmek önemli.
Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Anladım. Yani, aslında, gayet, ııı, doğal yöntemlerle, <chuckles> hani, gerektiğinde kendini zorlamadan, eee, ama bazen de, hani, durumuna göre, eee, o disiplini de sağlayarak devam etmen gerçekten çok güzel. Peki, son 1 sorum olacak, hiç böyle, eee, müzik vs. dinlediğin oluyor mu yoksa tamamen sessiz bir ortam mı olması lazım?
Evet. Hı hı. Evet. Iıı, şöyle daha önce müzik dinleyerek çalışmaya çalıştığım oldu. Eee, çalışmadığımda daha ı ger
Hı hı.
Kendi normal motivasyonumla çalışıyorum.
Evet.
Dinlediğimde ise daha böyle sakin piyano müzikleri yerine daha böyle gürültülü ve böyle, eee, motive eden müzikler dinlediğim oldu. Eee, hiçbir fark yok benim için arasında müzik dinlemek Evet, daha beni motive eden şeyler, eee, ama sessiz çalışmayı daha çok tercih ediyorum.
Hımm, daha hareketli şeyler. Hıı anladım. Hı hı. Anladım. Hiç böyle mesela sözlere kaptırıp gittiğin oldu mu? Hani ders çalışmayı unuttuğun? <chuckles>
<chuckles> Tabii tabii. Bazen böyle, eee, güzel bir playlist çıkıyor karşıma. Şöyle bir ı 10-15 şarkı dinleyip <giggles> çalışmayı bıraktığım zamanlar oldu.
Hı hı. Anladım. Yani evet, dikkati toplamak aslında çok kolay bir şey değil ama, eee, yani hangi yöntem sana uyuyorsa onunla devam etmek en mantıklısı değil mi düşündüğün zaman?
Evet, bu kişisel bir şey evet.
Yani, çünkü bazen çok böyle iyi yöntemler ortaya atılabiliyor. İşte, mutlaka herkes bunu denesin vs. gibi ama, hani, uymayınca da, eee, hiçbir anlamı yok, yani, ondan verim alamayınca.
Hı hı. Tabii. Tabii, tabii.
Anladım. Eee, peki, son olarak, emm, yani, telefonla hiç u uğraşmıyorum dedin ama özellikle mesela bilgisayarda vs. çalıştığın zaman, onda da yine bildirimlere vs. dikkat ediyor musun yoksa?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, bilgisayarda bildirimlerim tamamen kapalı ve bildirimle alakalı, yani, bildirim gönderebilecek herhangi bir uygulama kullanmıyorum. Sadece oyunlar var ve, işte, dokümanlarım var. Bu kadar.
A, anladım. Hı hı. Anladım, süper. Yani, eee, kendine uygun bu şekilde bir, hani, yöntem, eee, ve sistem oluşturman aslında çok iyi gerçekten. Hani, bu şekilde, eee, verimli olarak çalışabilmen de çok güzel. Verdiğin örnekler de gayet, eee, uygulanabilir yöntemler aslında.
Hı hı. Hı hı.
Eee, çok keyifli bir sohbetti, teşekkür ederim.
Evet, eee, umarım ilgini çekmiştir, seninle konuşmak da keyifliydi, görüşürüz.
Hı hı. Görüşmek üzere.